Du, kannst du mir mal helfen? Ich muss mir mal 'n paar Gedanken machen über mein Budget. Ähm, und zwar ist es eigentlich so 'n 'n Grundsatzgedanke so. Es geht ums Mindset. Wie viel will ich sparen und wie viel will ich, äh, investieren?
Okay. Ja, ähm, kannst du vielleicht 'n bisschen noch genauer, ähm, erzählen um was es geht? Also, geht es um deine monatlichen Einnahmen gerade oder geht es hast du 'n spezielles Sparziel? Also, erkläre gerne noch 'n bisschen genauer, ähm spezifischer, was du meinst.
Also, ähm, ich bin selbstständig und habe aktuell, äh, 'n Monatseinkommen von ungefähr fünfunddrei ne, von ungefähr 37.000 $ brutto, was dann in meinem Land Monatseinkommen.
Ja. Monatseinkommen. Okay, das ist ja auf jeden Fall stattlich, ja?
Ja, klingt so, aber der Dollar ist schwach, die Steuern sind hoch. Ich komme hier in Schweden auf circa 21.000 SEK netto, was ungefähr, ähm ah, nicht s nicht 37.000 $, 3.700 $ pro Monat. Sorry, siehst du? <laughs> Nein, <laughs> ah. Ja, das wäre quasi das Ziel. <laughs> Ne, genau. Ne, es sind es sind ungefähr, ähm, 2.000 €, 2.100 € netto, Euro.
Ah okay, ja gut, das also, sonst hätte ich gedacht, <chuckles> da brauchen wir uns gar nicht über Sparziele unterhalten, da kannst du ja kannst du ja richtig abgehen. <giggles> <laughs> Okay, mhm. Also, das bringst du durch deine Selbstständigkeit rein, durch durch deine Arbeit quasi? Das ist das Geld, was du zur Verfügung hast. Und da möchtest du jetzt gucken, wie viel du davon sparen kannst und wie viel du quasi für dein Leben brauchst?
So. Genau.